Eee, iya, biasanya itu sih, eee, saya pernah terus kebetulan kayak ada mainan, eee, mainan yang kayak nabung, kayak apa namanya kucing tangan kucing itu keluar gitu heeh. Inget banget soalnya lucu kan jadi, eee, masukin uang koin biasanya atau, eee, dari tadi celengan ayam celengan ayam yang, ya yang berat itu ya heeh. Terus ada lagi celengan yang kayak plastik yang kayak bentuk, eee, barel, eee, itu juga pernah biasanya dimasukin tapi karena sekarang udah nggak pernah udah jarang sih uang koin ya, cuman tinggal Rp500, Rp 1000 heeh, atau dua ratus rupiah biasanya pake yang kertas sekarang gitu. Heeh, inget banget, heeh. Terus kalo Masnya sendiri nih heeh. Kalau, Masnya, sendiri seberapa, serapa seberapa penting sih, mmm, melibatkan anak untuk keputusan keuangan keluarga? Pernah nggak kira-kira atau masih
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Mhm. Mhm. Heeh heeh. Oh, iya iya iya. Betul betul betul. Heeh heeh. Oke deh. Mhm mhm. Gimana Mbak? Mmm, kalo misalnya sih, e sekarang sih belum pernah ya, soalnya anak saya juga masih kecil banget gitu. Tapi ya emang menurut, mmm, saya sih emang penting banget gitu. Misalnya dalam ngelibatin anak dalam keputusan penting, kepu keputusan kecil ya. Seperti milih barang belanjaan sesuai anggaran atau misalnya ngejelasin kenapa sih, kadang harus, eee, nunda beli sesuatu gitu, eee, terus ya, kita juga misalnya dengan itu tuh, kayak bisa ngajarin, eee, skala prioritas gitu, Mbak. Kalau misalnya kita, eee, nunda beli sesuatu itu kan pasti ada alasannya ya dan alasannya tuh pasti di, eee, di eee, harus dijelasin gitu.
Mhm. Oh, ya. Heeh heeh. Mhm. Mhm mhm. Oke. Iya. Heeh.